हाँ जी, हाँ जी। अ, शायद सुनी है मैंने।
हुँ। हाँ, उस वो आपने कभी गुलिवर ट्रैवल्स पढ़ा है स्कूल में? एक कहानी भी थी गुलिवर ट्रैवल्स।
हाँ जी, हाँ जी। शायद जिसमे एक व्यक्ति जो है वो काफ़ी बड़ा होता है और वो वाली हाँ, हाँ बिल्कुल।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। उसी के ऊपर ना फ़िल्म बनी थी और उसमें जावेद जाफ़री जो थे वो लीड में थे। जो ये काफ़ी भीमकाय थे और वह इसलिए ख़ास है क्योंकि बचपन में वह पहली फ़िल्म थी जो मैंने ना अ, हॉल में देखी थी।
हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, जी। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी।
हाँ, तो पहली बार मैंने एक हॉल पे बड़ी स्क्रीन का एक्सपीरियंस लिया था। तो इसलिए वह फ़िल्म मेरे को मेरे लिए थोड़ी ख़ास है। और पहली बार सारी फैमिली हम मिलके मूवी देखने गए थे तो एक वो काफ़ी एक यादगार पल रहा था। आपने कौन-सी फ़िल्म पहली बार हॉल पे देखी थी?
हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। मैंने पहली सबसे पहली बार मैंने क्रिश थ्री जो है हॉल पे देखी थी। तो उसका भी मतलब ना एक अलग ही अनुभव था। एक तो वो मूवी भी साइ-फाइ थी और उस टाइम हमारी उम्र भी मतलब काफ़ी छोटी थी तो कहते है ना कि मतलब अ, आज भी जैसे हमें कहीं न कहीं याद है कि अ, हम मतलब वो पूरा जो ट्रिप थी कैसे हुई थी और उस मूवी में क्या-क्या वो दृश्य थे कब-कब हम हँसे थे। वो रहता है ना कि सब कुछ आपको काफ़ी हद तक याद रहता है। तो मतलब मेरा भी सबसे पहली मूवी तो शायद अ, वही थी क्रिश थ्री और वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी उस टाइम पे। क्योंकि जैसे उस टाइम पे तो ये भी रहता था ना बचपन में कि अ, स्टोरी वग़ैरह का हमें इतना ध्यान रहता नहीं था इतने अब अ, मतलब इतना ज्ञान उस समय था नहीं ना, कि क्या स्टोरी होती है? और क्या नहीं होती? लेकिन आपको बस जो दिखता था अगर आपको पसंद आता था तो आप मतलब देख लेते थे और फ़िर आज हम कभी-कभी सोचते हैं ना तो ये भी लगता है ना कि बचपन में कैसी-कैसी मूवी हमने देखी हुई हैं लेकिन उसका भी शायद एक अलग ही मज़ा था कहीं न कहीं। जी, जी, जी।
अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। मज़ा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुत सहमत हूँ आपकी बात से, और इससे मुझे याद आया कि इसका जो पहला भाग था इस मूवी का अ, कोई मिल गया।
बिल्कुल, बिल्कुल।

हाँ, मतलब अ, बिल्कुल जैसे अगर हम थ्री इडियट्स की बात की जाए ना तो, पहले तो ऐसा होता था कि जब हम छोटे थे, तो जो भी अ, मतलब फ़िल्म में दिखाया जाता था वो हम हँसी-हँसी करके मतलब हँसते अ, मज़ाक में हम देख लिया करते थे और मतलब ज़्यादा कुछ समझ तो आता नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप जब थोड़े से बड़े हो जाते हो और जब आप असल में वापस से उस एक बार रिविसिट करते हो और जब उनके डायलॉग्स को आप ध्यान से सुनते हो या फिर जो भी उन्होंने जो निर्देशक है, जो किरदार है उन्होंने हमें बरता बताने की कोशिश की है, जो दर्शाया गया है उसको जब हम ढंग से अब अगर अ, क कभी हम सुने तो काफ़ी कुछ हमे पता चलता है ना और एक अ, मैं बोलूँगा कि काफ़ी कुछ सीखने को ही मिलता है। वैसे उस टाइम तो जैसे अ, जो रणछोड़ दास ने जैसे एक सीन था ना उसमें कि जो उसका ये जो चतुर होता है उसकी वो स्पीच बदल देते हैं और तो उस समय तो हमें काफ़ी हँसी आती थी। लेकिन जैसे हम आज देखते हैं तो कभी-कभी ल लगता है ना कि शायद वो उस टाइम हाँ, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। तो मुझे लगता है ना कि कभी-कभी अ, जैसे हम फ़िल्म को 2-3 बार देखते हैं और खासतौर पर एक बड़े अंतराल के बाद क्योंकि तो हमारे अंदर भी परिवर्तन कहीं न कहीं आता है। तो उसको जो है हम फ़िल्म में भी जो है कहीं न कहीं देख सकते है कि अ, बहुत सारी चीज़े हैं जो पहले हमारे लिए शायद से अ, सेंस बनाती है, वो शायद बाद में सेंस ना बनाएँ या फिर जो पहले सेंस ना बना रही हो बाद में सेंस बनाएँ। तो ऐसा कहीं न कहीं होता है वो सोच भी थोड़ा चेंज होती है ना क्योंकि अ, समय के साथ ना शायद हर चीज़ में चेंज आता है। जी, जी।
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हँसी आती। <laughs> बुरा भी लगता है उसके लिए। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा! हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और मैं हाँ, बहुत सहमत हूँ आपकी बात से कि अब हम उन फ़िल्मों को देखते हैं ना, तो किरदारों की गहराई को और जो उनके डायलॉग्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से ना समझ पाते हैं। अ, जैसे आपने उसका एग्ज़ाम्पल दिया वो स्पीच वाला। तो वही चीज़ मैंने भी महसूस करी और मुझे भी ये लगा कि बेचारे को हिंदी नहीं आती और उसके साथ मतलब कितना गलत हुआ, गलत तो एक तरीके से इसके साथ भी हुआ है। अगर उन स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ जिन्होंने ग स्पीच गलत कर दी, तो गलत तो उसके साथ भी हुआ जिसकी स्पीच गलत हुई। तो हाँ, यह फ़र्क रहा अ, मूवीज़ को इनको दोबारा देखने में बचपन के बाद। और अब जैसे मैं रोमियो या ऐसी कोई फ़िल्म दोबारा देखूँगी, तो मुझे लगता है कि मुझे लगेगा कि ये क्या मतलब बहुत ही बचपना है, इस तरीके से कौन बात करता है किसी लड़की से? और मतलब इस तरीके का शायद मुझे लगेगा और उसमें इतना इंटरेस्ट ना आए। तो हाँ, इस बात से मैं आपसे बहुत सहमत हूँ, क्या और कोई आपकी फ़िल्म है ऐसी जो आपने बचपन में देखी हो और आपके लिए बहुत प्रिय हो?
बिल्कुल। हाँ जी,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 हाँ जी, हाँ जी। सही बात है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी, जी।